Mhm, ich verstehe, ja. Ja, ich war mir da nicht ich war mir da nicht mehr ganz sicher, genau. Ähm, und und, ähm, wenn das denn, ähm, wenn das 'n eigenes Land ist, Zypern, wie also es ist quasi 'ne g 'ne griechischsprachige o äh, Bevölkerung und kulturelle Bevölkerung, aber in 'nem anderen Land sozusagen.
Mhm. Ja, genau, also, die haben auch, äh, natürlich 'n paar Leute, die Türkisch sprechen, aber die meisten Leute sprechen Griechisch und die, ähm, ja, singen zum Beispiel auch die griechische Nationalhymne. <chuckles> Also, ja, es ist schon ähnlich kulturell.
Ah, okay. Mhm. <chuckles> Okay. Okay, okay, ich verstehe. Ähm. Ja, dann finde ich ei wie wie sieht das aus mit der deutschen Staatsbürgerschaft? Da hat man ja keine Probleme, oder?
Ne, hat man nicht. Ich habe sowieso 2 Staatsbürgerschaften. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch an 'nem Punkt in meinem Leben also, ich meine, ich kann die jetzt problemlos beide haben, aber nachdem Friedrich Merz diese Scheiße irgendwie gesagt hat, entschuldige meine Wortwahl, aber was war das da irgendwie mit „Wenn so Doppelstaatler 'ne Straftat, äh, begehen, soll man denen doch die Staatsbürgerschaft entziehen?“ Das war ja- weiß ich nicht- irgendwann im Wahlkampf, glaube ich, oder vor 'nem Jahr. Auf jeden Fall habe ich seitdem meinen deutschen Pass auch nicht mehr benutzt. Also, ich habe den, aber wenn ich am Flughafen bin, zeige ich meinen griechischen, weil, also ganz ehrlich, soll er seinen Pass doch behalten.
Mhm. <giggles> Alles gut. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, puh, ich ich glaub, das wird rechtlich auch schwierig umzusetzen. Also, das wird, glaube ich ist, glaube ich, so 'n Wahlkampf Wahlkampfgerede. <giggles> Ja, <giggles> das stimmt, das kommt dazu. <laughs>
Ja, ja, also ich habe auch noch nie 'ne Straftat begangen, ich habe das auch nicht vor, aber, ähm, es ha es, äh, nervt mich halt so hat's mich so 'n bisschen genervt. Aber ja, ich habe die auf jeden Fall. Das wäre aber alles gar kein Problem, auch wenn man dann woanders wohnt.
Ja. Ja. Okay, wie viel Umstand ist das, seinen Steuersitz zu verlegen? Also ist das 'n nennenswerter finanzieller Aufwand oder ist das einfach nur, du sch füllst halt 2 Formulare aus und dann
Äh, kommt drauf an. Also in Griechenland ist es ja so, ich bin, äh, griechische Staatsbürgerin und ich habe da Immobilien, oder meine Familie hat da Immobilien, trifft's da halt 'n bisschen besser, aber ich kann einfach 'ne Meldeadresse angeben. Das, äh, ist wirklich so 2 Behördengänge. Du meldest dich halt einmal in Deutschland ab, meldest dich in Griechenland an, fertig, aus. Ähm, wenn ich nach Zypern gehen würde, das wäre da das, äh, nennt sich Non-Dom-Status. Also ich bin ja auch keine Zypriotin, sondern dann Ausländerin dort. Ähm, das ist schon 'n etwas aufwendigerer Prozess.
Mhm. Mhm.